ต่อไป เราก็ซื้อแบบ Refill ไงครับ
อือฮึ
ถูกด้วย ได้ปริมาณเยอะด้วย แล้วก็ไม่ต้องไปเพิ่มขยะพลาสติก ที่เป็นขวดอีก ใช่ไหมครับ แค่ซื้อถุง Refill มาเนี่ย ได้เยอะเลย อันเนี้ยลดโลกร้อน ลดได้เยอะเลยครับอันนี้ อา ถ้าทำกันแบบรณรงค์กันจริง ๆ จัง ๆ นะ คือต่างคนต่างแบบเก็บขวดเก่าไว้ แล้ว แล้วก็ใช้ได้อยู่ อะไรอย่างเงี้ย ก็ซื้อแต่ถุง Refill นอกจากประหยัดเงินของผู้บริโภคแล้วเนี่ย ก็ยังช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ในการลดขยะพลาสติกอีกเยอะเลยครับ อา
อา ใช่ค่ะ อือฮึ ถูกเลยค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อา เห็นด้วยเลยนะคะ แบบนี้เนาะ อือฮึ เพราะว่าการที่คุณซื้อเป็นขวดใหญ่มาเลยเนี่ย ก็แน่นอนนะคะ เป็นอะไรที่ เอ่อ จะต้องถูกกว่าขวดเล็ก ๆ หลายขวดอยู่แล้วเนาะ เพราะว่าเราซื้อจำนวนมากเนี่ย ก็มักจะราคาถูกกว่าจำนวนขวดเล็ก ๆ หลายขวดรวมกัน ถึงแม้ว่าจะได้ในปริมาณเท่ากันเนี่ย แน่นอนว่าซื้อเป็น ขวดเล็กรวมกันมันก็ เอ่อ จำนวน ราคามันจะสูงกว่าขวดใหญ่ขวดเดียวในปริมาณเท่ากัน ใช่ไหมคะ แบบนี้ แล้วก็ช่วยลดขยะได้ด้วย แล้วแน่นอนนะคะ ต่อมาเนี่ยเราก็ซื้อเป็นถุง Refill ก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อเป็น ขวดมาอีก ใช่ไหมคะ ก็เท ถุง Refill ใส่ขวดใหญ่ไปเลย แล้วก็ใช้ไปเรื่อย ๆ อย่างงี้ ก็ดีมากเลยนะคะ เป็น การช่วยลดขยะพลาสติกในขวดพลาสติกได้เยอะเลยเนาะ ทีนี้เนี่ยมีการ เอ่อ ในส่วนของการใช้พลาสติกที่ เอ่อ ช่วยลดพลาสติกแบบนี้ด้วยเนี่ย ในส่วนข้างบ้านเรา เพื่อนบ้านเราเนี่ย เขามีทำแบบที่เราทำบ้างไหมอะคะ ในการที่ซื้ออะไร แบบขวดใหญ่ ๆ แบบเนี้ยค่ะ พอจะทราบไหมคะ หรือยังไงเอ่ย?
อือ อืมฮึ ใช่ เหมือนกันหมดเลยครับ เพราะว่าแนะนำกันว่า เออ แบบนี้คุ้มกว่า อะไรเงี้ย ก็แนะนำคนบ้านใกล้เรือนเคียง เขาก็ บางทีเนี่ยหุ้นกันซื้อเป็นแบบว่า คือเยอะ ๆ เลยนะครับ ซื้อเป็นแบบว่าอันใหญ่ ๆ เลยอะครับ แบบ โอ้! ซื้อน้ำยาล้างจานทีเป็นแบบเป็นถังเลย แล้วก็แบบจบเลย ไม่ต้องไปมีพลาสติกยิบย่อย แล้วถังก็เอาไป Reuse ได้อีก ที่เป็นถังแกลลอนใหญ่ ๆ เลยอะครับ เอามาแบ่งกัน แล้วหารกันก็ถูกกว่าเดิมอีก ถูกกันกว่าเดิมเยอะ ใช่ครับ แบบนี้เลยครับ ใช่ เออ ช่วยกัน อือฮึ
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อา ค่ะ น่าสนใจมาก ค่ะ อืม แบบนี้ดีจังเลยนะคะ อะฮะ ก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะ เพื่อนบ้านช่วยสนับสนุนกันด้วยเนาะ น่ารักมาก ๆ เลยนะคะ แล้วก็ได้ไอเดียในการที่แบบช่วยจัดการขยะพลาสติก ในชีวิตประจำวันของเราได้หลายอย่างเลย ก็ขอบคุณนะคะที่มาแชร์กันวันนี้ เนาะคะ แล้วก็มีโอกาสมาแชร์กันเพิ่ม ได้นะคะ